<sniffs> Ôi! Bạn ơi, mình là kiểu người rất là thích đi mua sắm, xong là hay đặt hàng online, xong là, kiểu như là, rất thích đi săn sale ấy. Thế xong là, kiểu, tự dưng bây giờ dạo gần đây mình nhìn lại cái nhà mình, thế xong mình thấy nó ngồn ngộn đồ lên. Hôm trước mình mình giẫm phải cái gì ấy. Ôi! Nó đau điếng hết cả chân lên, mà mình còn, kiểu, còn không biết đấy là cái gì, mình mua từ bao giờ! Thế xong là mình nhận ra là, ôi, mình thật sự là quá là nhiều đồ đạc rồi, và mình đang cảm thấy rất là quá tải vì nó luôn ấy. Mình, kiểu, không biết bắt đầu dọn từ đâu, mà, kiểu, không biết nên dọn dẹp như thế nào luôn. Thế là bây giờ mình đang cảm thấy thật sự rất là quá tải.
Ừm. Ồ. À, thế hả? <laughs> Rồi. Trời ơi! <laughs> Ờ. Ừm, mình hiểu về cái cảm giác đó, bạn đừng có lo lắng quá nha! Thì, ờ, cho mình hỏi là bình thường bạn có phải là một người ngăn nắp hông?
Ừm, thật ra là mình cũng không ngăn nắp cho lắm, kiểu như là, ờ, mình mình rất là hay vứt đồ đạc xuống dưới sàn nhà ấy. Ờ, mặc dù là, kiểu kiểu, ví dụ như là quần áo nhà mình, cũng có cây treo quần áo đấy, nhưng mà, ờ, ví dụ là đi từ ngoài về là mình cứ lười ấy. Mình cứ vứt bừa xuống đất ấy, xong lúc sau mình lại phải lóc cóc, lóc cóc đi dọn ấy.
<laughs> Mình hiểu ý bạn. <laughs> Rồi, hiểu rồi. Ừm. Rồi. Rồi, mình hiểu rồi ha. Ờ, thì kiểu giống như là hổng thích xếp quần áo, ờ, cái gì rơi xuống trước khi mặc trước thôi, đúng hông?